Ja, ja, ne, das verstehe ich natürlich. Ich meine, man man will ja nicht auf großen Schuldenbergen, äh, sitzen, ähm, muss sich dann auch gut anschauen, ähm, in welchem zeitlichen Horizont man Schulden tilgen kann, und wie viel man überhaupt, ähm, ja, wie viel man monatlich dann überhaupt noch auf der Seite hat, ne, dass man das tilgen kann. Ähm.
Tja, auf der Seite haben wir gar nix. Alles, was wir je auf der Seite haben, das geht an die Kreditkartenschulden, im Augenblick. Deswegen, also noch noch einen Kredit aufnehmen also, eigentlich wäre es absoluter Wahnsinn im Augenblick.
Mhm. Mhm. Also, eigentlich keine richtige keine wahre Option. Vielleicht später dann irgendwann mal.
Ja, vielleicht einfach 'n Jahr lang zahlen und bisschen aus den Schulden rausklettern und dann hoffen, dass in der Zwischenzeit kein weiteres Rohr bricht, ja.
Ja. Oder irgendwie, hm, ja, weiß nicht, wie k wie kompliziert es dann natürlich ist. Vielleicht habt ihr irgendwie Menschen in eurem Umfeld, die sich, äh, so technisch auch da irgendwie so 'n bisschen auskennen, dass man da vielleicht, hm, 'n bisschen was vorhelfen kann?
Na ja, theoretisch mein Mann, aber in Wirklichkeit ist er eben kein ausgebildeter Klempner, und und ich glaube nicht, dass er das könnte. Da hätte d da dann hätte ich auch kein gutes Gefühl dabei, weil Er hat schon mal hier irgendwann 'n Rohr geflickt, und das platzte in der nächsten Woche schon wieder. Also ne, ah ah, <giggles> muss das muss nicht sein. Also wenn schon Das ist eben noch das andere Problem. Ja, ja, wenn man wenn man so nach 'm niedrigsten Preis sucht, dann ist natürlich auch die Versuchung dann da, den den niedrigsten Anbieter zu rühren, und dann baut er am Ende Mist und dann stehst du erst da. Ach.
Mhm. Mhm. Ach Mist. Äh Nicht, äh nicht das nötige Vertrauen. Ja. Ja. Ach Mann, ich drücke ganz fest die Daumen, dass es, äh, nicht, äh, in naher Zukunft wieder passiert.